Ja, oder halt, äh, wenn's 'n wenn's wenn's vom vom Tanzstudio angeboten wird wird ja auch angeboten, ne, so, äh, Hip-Hop, Modern Dance und die Sachen, äh.
Ach so. Ja. Ja, äh, ja, genau, also so so Tanzschule äh, da, wo ich lebe, da gibt's nicht gute, ne? Gut, also, so Tanzschule Tanzschulen, die ich auch anerkenne, wo, ne, wo ich sa sage so: „Ey, das ist gut.“ Ähm, da, wo ich herkomme wie gesagt, wenn wenn ich in 'ne Tanzschule gehe, dann gehe ich immer dahin, wo also in der Stadt, wo ich angefangen habe zu tanzen, ne? Da kann ich auch umsonst, äh, sozusagen teilnehmen, weil die kennen mich da auch schon, ne? Das ist auch
Mhm. Mhm. Okay, ist das weit weg von von dir?
Äh, ja, schon 2 Stunden Autofahrt, ähm, genau. Und ansonsten habe ich äh, aber das war für mich auch kein Problem, weil ich habe zu Hause einfach trainiert, ne, im Wohnzimmer
Ui. Mhm.
ähm, über so Online-Class-Formate, ne, also so so es gibt auch mittlerweile so aufgenommene Tanz und, äh, Kurse, ne, und dann kann ich die so abspielen aufm Fernseher und dann, äh, habe ich auch sozusagen diese Simulation zu Hause im Wohnzimmer, dass ich, äh, in 'ner Tanzschule bin.
Mhm. Mhm. Mhm. Macht es dann genauso viel Spaß, wie wenn du's, äh, real machst mit den a mit den Kumpels oder
Ähm, na ja, man muss sich halt selbst überwinden, dass man auch vernünftig trainiert, ne? Also, so viel Diszi viel mehr Disziplin, ne, weil wenn du in 'ner Tanzschule bist, ist es natürlich so da so wie beim äh, wie wenn du in die Bücherei gehst, weil du bist ja da und musst ja jetzt irgendwas machen. Alle machen ja was und dann, wenn du nix machst, dann ist das komisch einfach. <laughs> So ist das. Genau, du hast auch 'ne feste Zeit, genau. Und
Ja. Ja. Du hast auch 'ne 'ne feste Zeit normalerweise, ne? Und da musst dich auch daran halten. Das sind alles Dinge, die natürlich zum ich sage mal, zur Disziplin <chuckles> beitragen, ne? Das ist das ist dann hilfreich. Und, ähm, okay, das ist natürlich 'ne 'ne ziemliche Entfernung, und, äh, jetzt ist es vielleicht nicht direkt bei dir in der Stadt aber in 'ner annehmbaren Entfernung, äh, w gäbe es da vielleicht 'ne Möglichkeit, hast du dich da schon mal informiert?
Ähm, w was meinst du mit Möglichkeit, die,? Ja.
Also, in 'n 'n Tanzstudio, was jetzt irgendwie deinen Vorstellungen entspricht und, äh, vielleicht dann doch, ja, schneller erreichbar ist, weil, ähm, ich glaube, das ist schon, oder?
Mhm. Ach so, na ja, ähm, ei also an sich, s wie gesagt, zu Hause trainieren macht mir eigentlich nix aus, ne? Ne, nur nach dieser langen Pause wieder, ähm ja, zu Hause, ne, das ist ja auch n irgendwie Sport und Arbeit, ne, wieder bisschen so in Schwung zu kommen und, ähm ne, ich habe auch gemerkt, so die Ausdauer ist natür die hat natürlich erheblich dadurch gelitten, ne? Also so, dass ich nicht mehr so fit bin wie vor 2 Monaten, ne, zum Beispiel.
Mhm. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Das ist klar, ja.